Alors, heu, aujourd'hui tu sais, heu, oui alors quand est-ce je suis dans le monte dans le monde pardon de l'informatique et heu, bah, je trouve qu'en fait on a beaucoup de, heu, de projets qui qui s'enchaînent et heu, justement en fait, j'ai l'impression qu'on se qu'on se détache sur trop de choses en même temps, ce qui fait qu'on ne que j'ai du mal à avancer, par exemple, sur des, heu, projets qui sont prioritaires.
Oui, je comprends oui, effectivement. Heu, tu veux dire que tu te laisses facilement distraire finalement du coup par des, heu, des petites tâches de ouais et heu
Oui, c'est ça. Après dans la distraction, c'est que alors c c'est c'est pas vraiment de la distraction en soi, c'est plutôt quelque chose qui va, heu, me freiner ou me ralentir et hem, et et pour autant en même temps, c'est des choses parfois qui sont, heu, qui qui arrivent très souvent comme urgentes et finalement qui le sont pas et du coup oui, c'est ça, ça veut dire que vraiment, heu, le le les les petites tâches qu'il faut faire par-ci par-là et cetera alors que le travail normalement est déjà plus ou moins fait, beh, ça empêche, heu, d'avancer on va dire sur des des gros projets qui sont quand même normalement, heu, plus urgents quoi.
Bien sûr. Ouais, c'est ça, ouais surtout que quand tout est urgent mais au final, heu, il y a il y a il y a plus de de priorité, heu et heu, qu'est-ce qui qu'est-ce qui te bloque? Heu heu, finalement tu veux peut-être m'en parler?
Heu, oui al al alors là, il je j'ai et c'est pas vraiment des choses qui vont être bloquants, c'est plutôt sur, heu, cette accumulation qui fait que, bah, par exemple, heu, hem un exemple concret, heu, le le très et bon on arrive vers la la fin de l'année. Pour ce qui est alors ce qui est cool, l'avantage c'est qu'on a des vacances. Heu, en tout cas nous à au département d'informatique du coup on se, heu, on anticipait s un peu ce côté-là et on arrive dans un moment de rush. Donc là, on est vraiment dans les 3 dernières semaines où il y a énormément de choses à faire, heu, pour boucler l'année. Hem et heu, dans, heu, dans mon dans ma situation et dans mon cas, heu, j'ai eu une promotion donc je passe d'un d'un nouveau, heu, d'un d'un d'un nouveau poste à un autre et bah merci hein, je suis très content hein, c'est c'est c'est c'est c'est ça, ouais. Mais c'était pas c'est ça le geste très positif, mais la chose c'est qu'en fait finalement paradoxalement, je laisse un poste, heu, vacant qui est un peu plus technique et terrain, à un poste auquel j'occupe maintenant qui est un peu plus on va dire, hem, orienté pilotage de projet et heu, administration système, heu et encadrement de personne. Sauf que là, je je peux pas non plus, heu, me concentrer à 100 % dans mes fonctions parce qu'il faut et et d'ailleurs c'est moi qui fais partie de ces projets-là de recrutement de de la per heu, de de mon ancien poste et du coup, je me je je je me retrouve à faire des tâches un peu de l'ancien poste, en même temps faire ceux des nouvelles et ces nouvelles, elles sont quand même aussi urgentes et donc, c'est un peu ce tu vois? Ce cette, heu, problématit cette probam problématique-là qui se qui se s qui se crée.
Bien sûr, oui. Félicitations. Oui. Ouais. Non, mais je comprends. Oui, effectivement, donc finalement, tu es tu es vraiment entre 2 postes et tu sais pas, heu, comment, heu, comment comment prioriser, du coup, heu heu, entre ce que tu as laissé précédemment et heu, et on va dire ton ton ton futur. Heu, donc là, c'est vraiment, heu, je pense que c'est à toi de, heu, de de savoir faire, heu, la la part des choses. Heu, effectivement, tu viens de tu tu tu viens de terminer, heu, ta ta précédente mission. Tu sais, heu, que dans un avenir plus ou moins proche, il y aura quelqu'un qui prendra, heu, ta suite. Heu, est-ce que certaines de ces tâches-là ne peuvent pas attendre, justement que quelqu'un, heu, arrive sur le poste?
Bah, justement, c'est ça la problématique. C'est que pas vraiment, en fait. C'est à vrai dire c'est moitié-moitié. Il y a une grande partie des tâches de qui ne sont pas, on va dire, heu heu, obligatoires ou urgentes et qui peuvent être des, heu, des en en général, normalement, déjà, on a commencé depuis plus d '1 mois. Heu, l'objectif, ce serait, heu, je dirais qu'on recrute, si tout va bien avec tous les entretiens qu'on a déjà commencés, peut-être d'ici 1, entre, allez on va dire entre 1 et 3 mois donc, heu, de jan peut-être janvier de février, donc ça veut dire, c'est quand même un temps qui est pas négligeable pour un poste, heu et donc, forcément, finalement, on se divise un peu le travail dans le département et il y a d'autres, heu, justement d'autres, heu, d'autres choses qui font que, bah
Mmh mh. Ah quand même. Oui. Ouais.
qui est quand même urgent. Il faut intervenir, il faut s quand même se déplacer, il faut regarder. Moi, ça me dérange pas, encore une fois, hein, s je veux dire, c'est pas pas la fin du monde. Heu, je je suis pas vraiment qui quelqu'un qui va dire,: «Ah, je fais je fais que ce qui est écrit, heu, sur mes fiches de poste, je fais rien d'autre», donc, tu vois, c'est pas, heu, pas au plus dire à la personne: «Et je suis payé pour ce que ce que j'ai fait», et tout i
Évidemment, bien sûr, oui, oui.
Et heu, donc voilà. Donc c'est un peu ce côté là où je pense j'ai du mal à essayer de trouver une solution à comment pouvoir enfin je sais pas, heu, tu sais hem, regrouper ou traiter ces tâches là da à des moments, heu, spécifiques, heu, ou bien, heu, en fait, heu, voilà c'est ça, comment m'organiser quoi.
Ouais. Mais hem, donc là si je comprends bien bah, f finalement, heu, vous êtes quand même, heu heu, au sein de ton département, heu, hem on va dire solidaires sur, heu, sur le sujet. Puisque tu partages déjà certaines choses avec tes collègues. Donc il y a déjà une petite organisation qui qui s'est faite, heu, là-dessus, heu. Mais malgré tout, heu, ça -ça ça te prend beaucoup de temps, heu, sur, heu, ta priorité actuelle, qui est de prendre, heu, de prendre ton ton poste. C'est bien ça?
Oui exactement c'est ça. C'est-à-dire que b déjà on a quand même réussi à t à à à se mmh, à se partager quand même une partie des tâches entre tout le monde, alors qu'avant bah les tâ les les tâches elles étaient vraiment, heu, que sur une seule on va dire bah, su sur une seule personne et heu, ouais voilà. Donc du coup hem, heu, l le truc c'est qu'aussi, heu, il faut m comment dire trouver du, un peu peu du temps en fait c'est ça et c'est là où je me dis: «Comment m'organiser, quoi?»
Ouais, tu enfin, si je peux me permettre de donner, heu heu, un conseil, heu, donc là, si je comprends bien, ça reste quand même une une accumulation de de tâches, heu, diverses. Donc j'imagine que c'est, heu heu, c'est c'est vraiment des tâches, heu heu parfois rapides. Des petits e-mails et cetera, heu, est-ce que, heu, est-ce que tu as pensé peut-être à te bloquer un temps spécifique? Pour pouvoir, heu, traiter ces, heu ces tâches qui viennent, heu, finalement polluer toute ta journée? Histoire de les avoir, heu, bah finalement, heu, pendant 1 heure ou 2 heu heu, sur, heu sur ta journée de 8 heures. Plutôt que ce soit, heu heu, vraiment, heu, regrou enfin, heu, disséminé heu, tout tout le long de ta journée de travail. Est-ce que tu as pensé peut-être à faire, heu, ce genre de, heu heu à faire ce genre de choses?
Oui. Oui non mais c'est c'est c'est l s c'est une bonne question. C'est vrai que, heu heu le ça peut être intéressant de le faire de cette manière là. Parce qu'on va dire que bon en j'ai, heu, normalement en général, heu, un comme un jour de télétravail par semaine et après sur le rè donc là, heu, ben forcément je vais plus être info je peux quand même faire des tâches à distance. Mais, heu, l'essentiel c'est que, heu heu je je je trava je sois un peu plus autonome, heu, dès que je suis en télétravail. Et c'est vrai que je pourrais organiser, heu, peut-être des des p des plages par exemple, heu, je sais pas moi le lundi matin. De, on va dire, heu, allez, heu, 9:00 à heu, 11:00 spécifiquement pour ces petites tâches là heu, qui qui peuvent, heu, qui peuvent se régler finalement, heu, parfois assez rapidement et après réserver une plage, heu, en pour que je puisse pas me faire, heu, déranger ben, en dehors de de ce truc là. Parce que c'est vrai que les tâches prioritaires, elles nécessitent en fait heu moi je te parle surtout de ça, c'est parce que tâches là, elles nécessitent quand même de la concentration. C'est-à-dire, heu, hem, heu, en fait, heu, tu as j'agis sur des environnements qu'on appelle de production, je vais pas rentrer dans tous les détails techniques. Mais qui permettent de qui qui qui qui influent directement sur ce qui se passe, donc il est possible par une erreur que, heu, des dizaines, centaines, milliers d'utilisateurs, heu, perdre le perdent le truc, quoi.
Mmh mh. Mais absolument, bien sûr ouais. Bien sûr, bien sûr. Oui. Chez tes clients bien su mmh Ouais donc c'est un stress, heu, c'est un stress aussi. Mais, heu, pour autant enfin voilà, il faut que toi dans ta ta journée de, heu, de travail, dans ta semaine. Tu restes quand même un minimum organisé, puisque bah, à partir du moment où tu te laisses, heu, tu te laisses déborder heu, au final, c'est là où les erreurs arrivent et hem, heu, ce que ce que je t'inviterai, heu, à faire aussi c'est peut-être, heu, réfléchir sur d'autres manières de de de gérer, heu heu, de de gérer ton temps. Donc là enfin voilà, j'ai j'ai bien compris que, heu heu, certaines tâches étaient, heu, déjà déléguées ou partagées au sein de de ton épi de t de ton équipe. Mais, heu, il y a également, heu, d'autres techniques. Je sais pas si tu as déjà entendu parler, heu heu, de la technique, heu. Je crois que ça s'appelle Pomodoro ou quelque chose comme ça, heu, qui, heu, qui t'invite en fait à, heu heu d heu, faire des petites tâches bien spécifiques. Pendant, heu, pendant une durée, heu, précise comme 15 minutes. Heu et heu, au bout de 15 minutes, tu fais une pause, heu, et ensuite, voilà, c'est ça et ensuite tu reprends ouais, effectivement. Donc, heu, c'est je pense que c'est le genre de truc qu'il faudrait que tu tu penses, heu, peut-être à ouais.
Ah oui, oui! Ca ça ça aussi, oui. Oui, ça, c'est vrai que c'est intéressant. Ça me dit quelque chose, heu, de ce côté là où en fait tu fais, heu, l c'est, je sais que c'était utilisé, heu, surtout par les étudiants. Pour, heu parce qu'ils n'arrivaient pas par exemple à faire des se concentrer longtemps sur les tâches. Donc ils faisaient par exemple, heu, 20 minutes, heu, 20 ou 30 minutes de travail et après 5 minutes de pause. Et après ils reprenaient 20 30 minutes, 5 minutes de pause et cetera. Pour pas avoir cette sensation de, heu, tu sais de lourdeur. Mais c'est vrai que oui, ça peut être une bonne idée à faire et surtout dans les dans la tâche que je vais faire, parce que comme je t'ai dit, heu, tu peux impacter les les utilisateurs. Mais aussi des moments où, heu, décrocher parfois ça peut être embêtant. Parce que tu es concentré sur un peu alors moi je suis pas dans, dans le côté hem, développement c'est ça quand même l'avantage. Donc, heu, j'ai pas de concentration à faire sur des lignes de codes particulières. Bon, on va dire si un un peu mais techniquement pas vraiment et heu, c'est vrai que ça pourrait aider heu, d dans ce sens là et heu, après hem, il y a aussi une petite problématique. Déjà, c'est le fait de hem, de de peut-être, heu, de trop en fait, de ce que j'essaie de trouver, c'est des moments heu, en fait comment heu, imaginons que je me fais interrompre, comment je peux revenir à l'endroit où j'étais sans, heu, sans avoir perdu le fil quoi?
Ouais. Ah, et absolument. Mmh mh. Mais Ouais bah, ça c'est, heu ça c'est compliqué, tu le sais hein. À partir du moment où tu as été interrompu, franchement reprendre le fil, ça demande déjà un temps en soi, heu. Donc, heu, vraiment, heu, réduire ces sources d'interruption, c'est, heu, c'est indispensable, heu, par exemple ton téléphone. Faut que tu coupes, heu, tes, heu heu, tes tes tes notifications, heu heu, pour tout ce qui est, heu, bah justement téléphone et cetera. Heu heu, quand tu es, heu, quand tu es au bureau, heu, essaie, heu, d'éviter, heu heu, de laisser ouvrir, heu ta ta ta porte pour, heu, que n'importe quel collègue vienne, heu, te te déranger. Tout ça, c'est des choses je pense qu'il faut que tu penses à <clears throat> à mettre en place, pour hem pour, heu, bah justement rester concentré sur tes tâches et heu et te permettre vraiment de prendre ton poste, heu, à fond.
Mmh mh. Oui, oui c'est vrai. Oui, tu as raison, c'est clairement ça. Je pense que c'est c'est ça qu'il faudra que je fasse. En tout cas, heu, peut-être parfois un peu plus, heu, m'isoler et de prévenir, me mettre en absence que ce soit dans le planning ou dans le l'agenda
C'est ça. Mmh.
au moins ce sera, heu, clair et net que je travaille sur un projet important et après communiquer aussi avec les collègues mais oui, heu, tu as clairement raison. En tout cas, écoute, heu,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 Heu, j'apprécie, heu, tes conseils en tout cas et je vais je vais, beh je vais essayer de les appliquer heu, dès demain.
Ah bah ça me fait plaisir. <chuckles> Bien sûr. Bon bah parfait, bah surtout, tu n'hésites pas.